Mmm, kalau untuk itu, lebih ke kayak ini sih, karena kamar kosnya nggak terlalu banyak ya dan, mmm, enaknya itu, eee, apa, kulkasnya agak banyak gitu eh agak banyak, agak luas gitu ya. Jadi aku tuh suka nih, eee, kalau misalnya memang nggak ada yang terlalu rakus ya, nggak ada yang terlalu berlebihan itu aku suka, aku bisa muat nih nyimpan beberapa bahan gitu ya. Dan juga nggak terlalu bis berisik, Kak. Kalau yang, eee, di kos pertama itu tuh, eee, orangnya kayak penuh gitu, dan apa ya, eee, pasti ada suara-suara keluar masuklah, eee, kayak banting apa, pintu atau kayak motor gitu-gitu, mhm. Kalau yang di kedua ini, aku cukup nyaman sih dan juga ada fasilitas minum gratis, air minum gratis, itu, mhm.
Mhm. Mmm. Heeh heeh. Mhm. E Heeh, pintu heeh, mmm. Oke. Oke, air minum ya? Air minum biasa ya? Air minum putih?
Mhm, mmm, air minum mineral gitu. Jadi, ada apa, dispensernya bisa, eee, air suhu ruang, terus air dingin dan juga air panas. Nah itu, aku enak tuh di situ, kayak nggak aku nggak perlu beli galon, terus yang kayak ngangkat galon sampai ke lantai 2, kayak gitu tuh aku nggak perlu repot tuh. Aku kayak tinggal ini aja, eee, bawa apa, tempat minum, terus kayak, eee, ngisi air minum di situ dan bahkan malah bisa dingin ya. Aku nggak perlu kayak siap-siapin air buat ditaruh di kulkas segala macemnya, kayak aku tinggal, eee, minta di situ. Tapi kadang ada juga sih yang berlebihan ya, sampai bawa 3 tempat air minum gitu, yah, namanya juga orang ya.
Heeh, mineral. Mmm. E Mhm, mmm. Tiga ini ya, tumbler ya? Ya ampun, iya. Tapi memang begitu sih ya, oke, memang begitu ya, kalau namanya ngekos itu harusnya memang saling menghargai, terus harus sadar diri juga gitu ya, Kak, ya. Jadi tidak, apa ya, menyulitkan, eee, penghuni lain, bener nggak, Kak? <chuckles>
Heeh, gitu. Mhm. Mmm, mhm. malah saling berbagi sih, mhm.
Heeh, tapi terima kasih ya untuk berbagi pengalamannya, Kakak, tentang, apa ya namanya, ngekos bareng.
Iya.